Ja, aber ich glaube, da da da muss einer anfangen, damit's dann weiterrollt, ne? Also, ich hätte da trotzdem noch so die Hemmung. War das bei dir auch oder hat sich das sich bei dir einfach so gelöst, ohne oder warst du auch der 1e, der mit gemacht hat?
J ja, also, jein, also, ja und nein. <giggles> Genau, es war am Anfang war ich, ja, 'n bissel verhalten vielleicht, ne? Und dann hat man sich vielleicht 'n Instrument oder hab ich mir 'n Instrument genommen, das jetzt nicht allzu viel, äh, von mir preisgegeben hat wie, zum Beispiel, 'n Rassel oder so, ne? <giggles> so 'ne 'n bisschen Rhythmus. Und dann, an späterer Stelle, ist es so gekommen, dass 'n bisschen mehr äh, dass ich mir mehr zugetraut hab. Ja, dann kam vielleicht mal 'n einfacheres Lied oder so was zu singen und dann mitgesungen und plötzlich hat's echt angefangen, Spaß zu machen. Okay, und jetzt war das damals so organisiert, dass man es kam immer ähm, man startet ja nicht zeitgleich. Jede Woche kommen 'n paar neue Rehapatienten rein, paar alte gehen und man gehört dann also je länger man selber da ist, quasi zu den Fortgeschrittenen, ja? Und, dann sind eher die, die nachrücken, sind, äh, neu und man gehört dann schon denen, die wissen, was passiert. Und so bin ich auch 'n bisschen selbstsicherer geworden. Dann kam auch so die Freude auf.
Ja. Mhm. Verstehe. Ja, ja, ja. Ist 'n guter Einstieg, finde ich, 'ne Rassel. Die macht Krach, aber man ist trotzdem dabei, ne? Wie, welches Instrument? Ah. Okay. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Das kann ich mir v sehr gut vorstellen. Ja.
Und da hab ich damals das Singen für mich entdeckt und das mir das ung ja, unglaublich guttut.
Singen? Ah. Ah, du mit deiner Stimme, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <giggles> Sehr warm, deine Stimme, also, das glaube ich, dass da dass dir Singen da Spaß macht.

Ne, ne, ich mache mich da komplett komplett davon frei. Das ist äh, also ich ich ich suche nicht ich geh nicht raus, um zu provozieren oder so was, aber ich mache mich m m m mehr und mehr frei von von all den Leuten, die mit ihren komischen Gesellschaftsnormen
Boah, das ist bestimmt 'n gutes Gefühl. Ja. Mhm.
ähm, also wir reden jetzt nicht über über 'n Verhalten, das irgendwie andere schädigt oder anderen nutzt oder so, sondern einfach hat Unterdrückendes, es es hat was von Unterdrückung. Also Leute, die Lebensfreude unterdrücken aus ich u ich kann ich weiß nicht du, ich will jetzt nicht alles so einseitig erklären, aber ich glaube, das ist 'ne Mentalität, die aus Zeiten kommt, die nicht die besten Jahre der deutschen Geschichte waren. Und das ist noch viel in den Köpfen drin, so.
Ja, aber hattest du schon mal so Ja. Mhm. Ja, das kann auch sein, ja. Also aber hast du es schon mal erlebt, dass, ähm, wenn du gut gelaunt bist ähm, dass Leute sagen: „Boah, das nervt. Du bist immer gut gelaunt. Warum?" Ne, „Das nervt. Geh mal woanders hin." Hattest du das schon mal?
Mhm. Ja klar. Und das sind auch Leute, die das äh, die dann gerne, also das nicht aushalten und im schlimmsten Fall versuchen, einen runterzuziehen, ne, also mit so Provokationen. Aber das das hat mich früher wahnsinnig belastet und inzwischen hab ich gelernt, dass diese dass es nichts mit mir zu tun hat.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Weil man fühlt sich so, man nervt, ne? Ja.
Ja, das ist überhaupt nicht das ist deren Problem, die haben 'n schlechten Tag, die lieben sich selber nicht. Was auch immer passiert ist, hatten 'ne schwierige Kindheit und das kann einem fast leidtun. Und das ist tatsächlich auch der der Weg für mich
Mhm.
um der beste Weg damit umzugehen.
Ja.
Wenn ich mich selber davon beeindrucken lasse, unterdrücken lasse durch ihren eigenen Mangel an Selbstliebe oder Lebensfreude, habe ich verloren.
Mhm. Ja und wenn
Wenn ich mich über die Leute aufrege und versuche, mit ihnen zu diskutieren, ist meine Lebensfreude auch weg. Aber ich
Ja, ich wollte grad sagen, gibt's da so Leute, wenn die dann so meckern, die nehmen dir voll den Schwung raus?
Komplett. Und, das die ich sage mal, der, w was ich grade lerne, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das schon 100 % kann, ist aber, ähm, in 'nem in 'nem Gefühl von Mitgefühl zu bleiben für die andere Person, ja, in im Sinne von
Mhm. Ah, okay. Also mich nervt's nur, wenn die mein mein mein mein Wind stehlen, ne, so.
Das ist das Ding. In dem Moment, wenn man genervt ist, hat man seine Lebensfreude verloren, hat die andere Person schon wieder gewonnen. Aber in dem Moment
Ja. Oder man fühlt sich nervend, ne?
Was kompatibel ist zu meiner Lebensfreude, ist, wenn ich mir denke: „Boah, anderer Mensch tut mir echt leid.".
Mhm.